Allora, ehm, diciamo che ci sono dei piccoli trucchetti secondo me che si possono, ehm, utilizzare per condividere i propri pensieri, anche se magari al alcune volte sono un po' scomodi e di cui ci ci vergogniamo, insomma. Ehm, però, ehm, diciamo, siccome, ehm, alcune volte comunque mi è capita è capitato anche a me, come capita penso a tutti, ehm, quello che cerco di fare io è di non trattare la cosa come magari un problema vero e proprio, ehm, o come una mia necessità, insomma, perché in questo modo qui è come se io fossi r risultassi un po' bisognoso, diciamo, no, nei confronti di altri.
Mh. Eh, sì. Può capitare. Mh-mh, ho capito. Certo, sì. Mh. Ah, certo. Cioè hai paura magari di metterci troppa attenzione o comunque di metterci troppo peso, quando in realtà, mhmm, basterebbe prenderla un po' più leggermente, in quel senso?
Ehm, sì, assolutamente sì. E e e poi soprattutto di n non, mhmm, <tsk> come si dice, non ca non non nascondere il fatto che per me è fonte magari di disagio o comunque che mi vergogno di di quello che sto per dire, ehm, perché
Mh. Ah. Ho capito. Certo. Sì, sì, no, in effetti ha molto senso, sì.
Sì, certo. Perché ti pone anche in una condizione, diciamo, di simpatia verso il prossimo, no, perché, mhmm, magari se tu dici una cosa: "Guarda, io, ehm, vorrei dirti questo, però, ehm, mi vergogno un pochettino, ehm, se magari, ehm, puoi cioè per favore ascoltami senza giudicarmi", ehm, magari, ehm, è una cosa che può essere efficace, diciamo, no, perché ti poni già in maniera rispettosa, ehm, ti poni già in condizioni in cui fai fatica ad esternare qualcosa e e magari l'altro, se, ehm, diciamo, si comporta bene, ehm, insomma si potrebbe mettere nei tuoi panni.
Ah. Ho capito. Mh-mh. Ho capito. Certo, sì, sì, assolutamente. Mh-mh. Ah, ho capito, sì. Sì, dici, magari se anche l'altro ti vede che sei, u un po' in difficoltà, ma comunque lo ammetti, magari è anche un po' più, uhm, meglio disposto, diciamo, ad ascoltarti senza appunto giudicarti, come giustamente hai detto tu. Ma allora, partiamo un attimo. Tu con chi tendi a parlare di queste cose? Cioè, appunto, se c'è una certa situazione che ti crea appunto magari del disagio o, ehm, della vergogna, chi sono le persone a cui ti rivolgi per primo sentendoti appunto tranquillo e sicuro nell'ammettere tutti questi sentimenti?
Sì.